เมื่อก่อนน่ะ ท ที่ ไปด้วยกันบ่อยอะครับ จะมีแค่ที่เดียว เลย คือเชียงใหม่ เพราะว่าไปทุกปี อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม
ใช่ มีช่วงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม
อือฮึ ทางนู้นมีไหมครับผม?
ท ทางนี้ถ้า จริง ๆ เป็นคนชอบไปเที่ยวแบบทะเล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเลือกกลับไปได้ อะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะกลับไปทะเลทุกที่ แต่ว่าถ้ามีสถานที่ที่แบบ เออ อยากกลับไปอีกครั้ง แล้วก็เป็นที่ที่เรารู้สึกว่า แบบมันสวยมากเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นเกาะกระดาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อะฮะ อ๋อ อือฮึ อะฮะ อะฮะ อุ๊ย! ยังไม่เคยไปเลยอะ
เออ มันเป็น มัน มัน สวยมากเลยค่ะ มันเป็นแบบ น้ำทะเลแบบ หาดแบบมันใสมาก แล้วก็แบบหาดทรายก็คือสีขาวแบบ Literally สีขาวจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบเป็นธรรมชาติที่สวย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ อ่า เกาะมันค่อนข้างที่จะแบบเล็กค่ะ โดยที่ เวย์ ที่แบบว่าเราเดินแบบ คือครึ่งวันไม่ ไม่ต้องครึ่งวันก็ได้ค่ะ ชั่วโมงหนึ่ง ก็คือครบเกาะแล้ว ประมาณนั้น เพราะว่ามันเป็นเกาะแบบค่อนข้างแบน ๆ ใช่ ลองแบบไปเซิร์ชดูก็ได้ค่ะ เออ นั่นแหละ แล้วแบบมันค่อนข้างแบบ เป็นเกาะส่วนตัว เออ
อะฮะ อะฮะ อือฮึ อะฮะ อะฮะ โอ้โฮ! อะฮะ เออ เคยเห็นอยู่ แต่ว่า เมื่อก่อนมันยังไม่มียูทูบไง ก็เลยมีแบบว่า หา หาข้อมูลได้ลำบาก เมื่อก่อนใช้พันทิปอย่างเดียว อืม ทางนู้นเล่าแล้วน่าสนใจมาก
อืม อือ ๆ อืม ๆ มันก็เป็นอะไรที่แบบ ใช่ มันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเงียบสงบค่ะ แล้วก็ อ่า เขา เรียกว่ายังไงดี มัน มันยังคงมีความ เป็นธรรมชาติ เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างเล็กด้วย แล้วก็ อ่า resort อะค่ะ มันจะ ก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอ พอเหมือนแบบว่าเราได้ เขาเรียกว่าไงดี เรา เรา พอเราไปอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะ เพราะว่าความจริงแล้วมันมีอยู่ไม่กี่อัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ใน ใน ในส่วนของที่พัก แล้วก็ร้านอาหารก็ไม่ได้มีเยอะด้วย อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นอะไร ที่อยากกลับไปครั้งมาก ๆ อะไรอย่างงี้ อืม มันมีเสน่ห์ดี
อือฮึ อือฮี อา ๆ อะฮะ อือฮึ ครับ อะฮะ อ๋อ อืม อ๋อ อ๋อ เออ ดีจังเลยอะ แต่ว่าถ้าทะเลอะ ที่ ที่ยัง ยังแบบว่า num number one ในใจเลยอะ ก็ยังเป็นหลีเป๊ะอยู่ ชอบ ชอบหลีเป๊ะที่ ที่สุดแล้ว อะไรอย่างนี้
อืม ค่ะ อืม เล่าหลีเป๊ะให้ฟังได้ไหมคะ? มันเป็นไง? ไม่เคยไป
มัน มันน่าจะ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าตอนที่ไปอะ มัน ธรรมชาติมันดีมาก มันแบบว่าไม่ ไม่ค่อยมีคนไทยเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ย ธรรมชาติมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยงามแบบสุด ๆ เลยอะ แล้วมันว่ายน้ำแค่ snorkeling อะครับริม ริม ๆ ชายหาด อะไรเงี้ย ก็เจอน้องปลาแล้วอะ น้องปลาการ์ตูนมาว่ายด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า มัน มัน-มันสวย สวยสุดเลยใน ในใจอะ มันด้วย ใช่ ด้วยหลาย ๆ อย่างเลย
อืม อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม อ๋อ อา ก็เลยอยากกลับไปอีกครั้ง มันเดินทางลำบากไหมคะ?
อุ๊ย! อ ง่ายมากเลยอะ ถ้า ถ้าไม่ได้ไปด้วยรถอะครับ ก็เครื่องบินลงสงขลา แล้วก็รถตู้มาที่ เอ่อ ท่าเรือ แล้วก็ไปสปีดโบตเลยครับ แล้วก็
อืม อืม อือฮึ อืม อืม อือ ๆ ๆ

เดิน เอ่อ น่าจะประมาณ 08:00 เช้า ไปถึง 15:00 อะไรเงี้ย เดินกลับ กลับมาถึงที่ ที่อีกที่หนึ่ง อะไรเงี้ย ก็ไม่ ก็ไม่ได้บ่นใครเลยครับ
อืม ขยันเดินมาก อืม
ใช่ โดนแม่หลอกไง แม่บอกว่า "เดิน เดินนิดเดียวก็ถึงลูก" แล้วผมเพิ่งไปอยู่จัง ไปจังหวัดนั้นวันแรกมั้ง แม่บอก "เดินนิด นิดเดียวถึง ก็ ลูก" อะไรเงี้ย ก็เลอ เดอ เลยเดิน เดินตามที่แม่บอก โผล่อีกที 15:00 นั่งรถไม่เป็น ด้วย <chuckles> อือ อืม ๆ อือฮึ มัน ครับผม อะฮะ ทางนู้นถามได้เลยครับ อือฮึ
<laughs> เออ อืม อืม อืม <laughs> เออ แล้ว ค่ะ แล้วถ้าทางเนี้ยค่ะอยาก ได้ค่ะ ถ้าทางนี้แบบว่าอยากจะแนะนำแบบว่าที่ที่แบบไปโดยที่แบบว่า เออ สมมุติว่า ถ้าอยากไปแบบไปเหนือ หรือไปอะไรเงี้ย เออ ควรที่จะไปที่ไหนดีคะ? ที่แบบมันไม่ต้องเหนื่อยมาก อะไรงี้ เพราะว่าเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยประทับใจ การขึ้นเขาเท่าไร
อือฮึ อือฮึ อืม ที่ที่ผมไปอะ มัน เอ่อ แถวดอยสุเทพอะครับ
อืม
ผมก็กางเต็นท์ตรงนั้นน่ะ คือ ส เช่าเต็นท์อุทยานน่ะ จอง จองเรียบร้อยแล้ว อะไรเงี้ย แต่ว่า <tsk> ผมจะไปในช่วงหน้าฝน เพราะผมอยากเห็นหมอก ถ้าไปช่วงหน้าฝนอะยังไงก็ชัวร์ ว่าได้เห็นหมอก ใช่ เพราะหลัง ใช่ หลังจากเขาหยุดตกปุ๊บอะ หมอกมาเลย
อืม อืม ค่ะ อืม อืม ยังไงก็เจอหมอก สวยแน่นอน อืม อืม
อืม ทุกอย่างมัน มันต้องมีการแลกอะครับ มัน เราว่า ร เรา เรา เราต้องยอม เปียก เออ เปียกนิดหนึ่ง แต่ว่าเราจะได้เห็นหมอก แต่ว่า เพราะเราก็ไม่ได้มี เราไม่ได้อยู่ คนแถวนั้นอะ เราไม่ได้อยู่ใกล้โซนนั้น อะไรเงี้ย เออ เราก็ต้องยอมเสี่ยงบางอย่าง อืม ใช่ ค่อนข้างที่
ได้เลย เออ ๆ ใช่ จริงค่ะ เป็นการ pay off <chuckles> เออ อ๋อ อืม เอ่อ ก็คุ้ม เอ่อ ถ้าเราอยากจะเห็นแบบบรรยากาศธรรมชาติ อะไรแบบนี้ อืม
ใช่ แต่โดยส่วนตัวเคยแบบว่า <tsk> ชอบแบบ คือผมไม่ชอบเชียงใหม่แบบว่า lover จริง ๆ อะ อยากไปอยู่เลย อะไรเงี้ย ชอบทุกอย่างของเขาเลย อะไรเงี้ย อืม แต่มันค่อนข้างที่จะ ยาก ตอนนี้ก็ไม่น่าเสี่ยงเท่าไร เพราะว่า ฝุ่น PM เยอะเหลือเกิน อืม
อืม อืม อืม ๆ ๆ ก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบมาชา มาแชร์สถานที่ที่แบบ เออ ทำให้เราอยากกลับไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งเลย อะไรงี้
อือฮึ ครับผม ช โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวผมมีโอกาส แล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวเกาะกระดานที่ทางนู้นแชร์มาด้วยครับผม
เดี๋ยวทางนี้จะไปหลีเป๊ะเหมือนกันค่ะ เพราะว่านี่ก็เป็นคนที่แบบยังไงก็เลือกทะเลเสมอ <laughs>
อะฮะ อา โอเคครับ

หนีไม่ได้ แล้วก็ไอ้ พี่ พี่เจ้าของเขาก็ไม่ยอมกลับมา ไม่ยอมกลับมาเคลียร์ให้ อะไรเงี้ย ก็เลย โอ้ ไม่ไปอีกแล้ว <laughs> ไม่เอาเข็ด กลัว อืม อือฮึ
อืม อืม อ อืม <laughs> อือฮึ อืม อืม ๆ แต่ว่านี่ยังไม่เคย ล ได้ไปเกาะกระดานอีกครั้งเลยค่ะ ก็เลยยังไม่รู้ว่า แบบ เออ แบบมันเปลี่ยนไปในเวย์ประมาณไหน หรือว่าแบบ เพราะว่าเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไป อ่า เหนืออะค่ะ ไปเหนือใช่ไหม แล้วแบบ คือเราเคยไปปายตั้งแต่ที่แบบว่ายังไม่ดังอะ จนมันดัง แล้วเรารู้สึกว่า คนเยอะ อ้าว เหรอ เออ ๆ ๆ แล้วเรารู้สึกว่า แบบทุกครั้งเราไปแบบทุกปีเป็นเหมือนแบบไปชุ ทุ่ง ช่วงปีใหม่อะค่ะ มันจะมีความไปยากตอนแรก ๆ ใช่ไหมคะ แต่พอมันเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย มันก็ เออ มันก็เริ่มแบบมีคนไปเยอะ
อือ อ อือฮึ อ๋อ อือฮึ ครับผม อือฮึ อา อุ๊ย น่าจะไปไล่ ๆ กัน อะฮะ อะฮะ ใช่ ๆ <laughs> อันนี้ อันนี้ไปแบบว่าเปิดแผนที่เปล่า? เปิดแผนที่แบบกางอะ
อ๋อ ไม่ค่ะ นี่ไป <laughs> GPS ค่ะ <laughs>
อ๋อ <laughs> งั้น งั้นไม่ใกล้กันแล้ว <laughs> ยังไปแบบเปิดแผนที่อยู่เลย ครั้งแรกอะ
เออ ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเหมือน นั่นแหละ เราก็เลยรู้สึกว่า แบบตอนนั้นเราเด็กมากเลยค่ะ แบบเหมือนคุณพ่อพาไป แล้วทุกครั้งที่แบบขึ้นเขาที่แบบ 1,000 โค้ง อะไรของเขาอะ ก็จะมีความแบบแอบหลับตลอดเวลา ก็จะไม่ได้รู้เรื่อง เออ แต่ว่าแบบทุกครั้งที่เราไป เราก็รู้สึกแบบ เออ เราก็รู้สึกแบบ เฮ้ย ทำไมมันแบบคนมันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แล้วมันก็เหมือนแบบของมันก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เออ
อือฮึ อะฮะ อะฮะ อา ๆ ๆ อ๋อ ไม่ได้หลับเลย <chuckles> อือฮึ อะฮะ เออ ใช่ ๆ เออ ค คือจำฟีล ฟีลครั้งแรกที่ไปอะได้ เพราะว่ามัน มันสวยอะ แล้วมันไม่ มันไม่ได้แบบว่า <tsk> มันเหมือน Walking Street อะ ง่าย ๆ เหมือน Walking Street พัทยาเลยอะ เออ มันแบบ โอ้โฮ! เกิดอะไรขึ้น? อะไรเงี้ย จากที่ ที่พักมี มีแบบแทบจะ โอ้โฮ! เข้ามาพักเถอะพ่อหนุ่ม อะไรเงี้ย กลายเป็นว่า ต้องไปขอ ขอซอกเล็ก ๆ กลางเต็นท์นอนเสียหน่อย อือฮึ อืม เข้าใจอารมณ์นะ เข้าใจอารมณ์ แต่ว่าทะเลอะมัน <tsk> มันน่ากลัวอย่างหนึ่งอะ คือว่า โดยที่ว่า บ้านผมอะครับอยู่ อยู่ภาคตะวันออกแล้วก็อยู่ใกล้ทะเล อะไรเงี้ย ผมอะเคยไปเกาะล้านตั้งแต่เด็ก
อืม อือ ๆ ๆ เออ อืม ๆ อือ เต็ม เออ เออ
ไปตั้งแต่ ฝ โซนหนึ่งอะมันยัง มันยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปได้ เพราะว่า ม ไม่มีถนน ไปจะต้องเหมาสปีดโบตไป ไรเงี้ย มัน มันเคยมีปลาทะเลวิ่งนะ แต่ผมจำไม่ได้ เอ๊ย ว่ายอะ ไม่ จำไม่ได้ว่าเป็นปลาอะไร ใช่
อืม ปลาทะเลเหรอคะ?